Да, меня это так, э, переполошило, что и и я потом успокоилась, только когда он уже ушёл. И да, дождь прекратился. Он успел. Всё всё было х замечательно. Я сфотографировала просто его портрет.
Мгм. Ну и после этого? Ага.
И, кстати, завела ему Фейсбук, <laughs> пока он у меня сидел.
А. Так, а вы сейчас с ним поддерживаете связь в "Фейсбуке"? Либо вообще вы поддерживаете с ним связь?
Ты знаешь, э, нет. Э, я думаю, что он так и не воспользовался "Фейсбуком", хотя мы пов там его фотографию. Просто он номинально там значится, но он не пользуется им. Я н я не думаю, что он вообще
Почему? М. Мгм. Мгм. Неактивный пользователь. Мгм. Ну, то есть он вернулся, как бы, в свою стихию. Опять. О Мгм.
интерн ну, в возможно Да, я я думаю, что он не смог восстановить пароль или что-то в этом духе, и он бросил, потому что
Мгм, и не смог разобраться дальше, что делать. Мгм.
когда друзей нету на платформе, не особо стремишься к этому.
Мгм. Ну то есть ты уехала, а, с острова, и на этом ваши, м, взаимоотношения, так сказать, закончились, да?

Да, но эту встречу я запомню навсегда, потому что, э, это было в таком м, нелюдимом месте и неожиданно. И потом ещё он он, э, запомнил меня, запомнил, где я живу, и пришёл с визитом.
Мгм. Мгм. Ну да. Ну, так как ты говорила то, что это остров маленький, а он там, скорее всего, прожил всю свою жизнь. Он, наверное, знал этот остров от А до Я. И поэтому для него это, скорее всего, не составило труда. Правильно?
Ну, я не помню уже детали. Возможно, он был с основной части Гондураса, которая на материке, но он там, да, долго прожил, и его это устраивало. То есть это человек, который очень любит ухаживать за животными и следить за за, м, растениями. Вот это его вся жизнь. <laughs>
Мгм. Мгм. Понятно. Ну, интересно. Слушай, ну вот ты упомянула ранее то, что, а, про дайвинг, да? Вот за свой отпуск, отдых ты всё-таки успела позаниматься дайвингом?
Мгм. Да, конечно. Я получилааа э эту продвинутую степень.
Это даже за этот момент, когда ты вот, э, была на этом острове.
Дайвера. Ну, я там почти месяц была.
Мгм. То есть месяца тебе хватило, чтобы получить определённую степень?
Мгм. Там нескольких недель на это хватает.
М. Ну, класс, молодец! Как впечатления?
Сначала ба базовая базовая ступень- это 5, э, нырков, ещё, а, продвинутая- это ещё 7 нырков.
Мгм. М, это, то есть, уже максимальная?
Ну, то есть, э 12. Но это это только базовое начало. То есть многие люди, у них, э, по 100 дайвин д если люди этим реально увлекаются, то это очень маленькое количество. Это так, чтобы иметь базовые знания.
Мгм. А ты этим больше не увлекаешься. Это была такая единоразовая твоя отпускная а, ну, как, увлечение.
М, нет, я не могу так сказать. Я даже после этого, э, занималась дайвингом и в Мексике, и на Кубе, и ещё раз в Мексике. Не, с удовольствием это делаю. Просто, а, это намного легче, когда уже знаешь, ба э, базовый сертификат у тебя есть.
Мгм. Мгм. Понятно. М.
Вспомнить вспомнить азы. Там совсем другой язык.
А эти сертификаты вообще нужно вот предъявлять в последующих своих погружениях, либо это?
Да. Да, специальная пластиковая карточка и учёт ведётся во всём мире. Там, э, есть несколько ассоциаций. Моя ассоциация называется PADI, P-A-D-I
Мгм. Мгм.
И они следят за за тем, сколько дайвов, где ты это делаешь, и так далее.
Понятно. Слушай, ну, спасибо тебе за такую интересную беседу. Мне было очень интересно с тобой поговорить.
Вот. <chuckles> Пожалуйста. Мне тоже интересно было.

Оторван от мира абсолютно, да. Вот. И мы пообщались немножко. Я ему в целом объяснила, где я снимаю, э, виллу, э, в каком месте в деревне. И на этом мы распрощались. Он меня у увидел, что я уже по прямой дороге дойду туда, и всё. И я, э, подумала: "Какая интересная встреча". И в вместо того, чтобы, а, там, мне предъявляли что-то или что, он очень, э, вежливо меня проводил.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Пошел тебе навстречу. Мгм мгм.
Да. То есть, э, очень дружелюбный оказался человек. Вот. Но, э, я и не ожидала, что через 3 дня он, э, постучит в мою дверь. <laughs>
Понятно. О, даже так интересно! Ну, расскажи подробнее про этот 2, ф с 2 встречу.
<laughs> <grunts> Э, там было очень интересно, потому что в этот вечер оказалось я оказалась дома, хотя практически каждый вечер я выходила, там, э, тусоваться в баре с местным населением и с экспатами. Там очень много всяких иностранцев именно занимаются дайвингом на этом вот острове.
Мгм. А, понятно.
Вот. Э, и, значит, он пришел, э, с упаковкой пива. Я при его пригласила, э, в на эту виллу, и мы стали обмениваться культурными ценностями, что называется. Он мне ставил свой гондурасский реггетон, э, с на "Ютубе". Это жанр, который больше всего популярен в Карибском бассейне и вообще везде на Кубе, а, в Латинской Америке. Это реггетон, да? Это типа регги, но он такой, ам, преобразованный. Это это больше более современный. Э, всякие
Мгм. Это что такое? Мгм. Понятно. Мгм. А ты, в свою очередь?